อ๋อ แล้วคุณได้ไปครบหรือยังคะ?
โอ๊ย ยังค่ะ คือเอาจริง ๆ นะ ทุกเมืองของเขาอะ แทบจะมีเขา แล้วแบบ เอ่อ แต่เนี่ยเป็นคนชอบหน้าหนาวกับ อ่า ฤดูใบไม้ร่วงอะค่ะ สีมันจะสวย ๆ เนาะ อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็เลยแบบตัดสินใจเลือกทริปนี้ เพราะว่าเราอยากที่จะแบบไปสัมผัสหิมะอีกครั้งหนึ่งกับภูเขา อืม
อือฮึ อืม ฟังดู แล้วก็ดีจังเลยนะคะ กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเลย แล้วอย่างงี้พูดไปถึงเรื่องอาหารนี่ คุณกล้าทานสิ่งใหม่ ๆ ด้วยไหมคะ เวลาไปเที่ยวทีหนึ่งอะค่ะ?
ใช่ค่ะ โอ้ ก็มีค่ะ แล้ว แต่ว่าเราอะจะไปทานของพวกคน โลคัล เนาะ อะไรอย่างเงี้ย เพราะเราไม่กล้าแบบ ไม่อยากจะไปตามรีวิว เคยไปแล้วผิดหวัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า ถ้าเกิดไปแล้วแบบเห็นอะไรที่แบบร้าน โลคัล แบบ โอ้โฮ เลิศ อะไรอย่างเงี้ย คน โลคัล ไปยืนต่อนี่คือเข้าเลย อืม ประมาณนี้เลยค่ะ
อืม อ๋อ โอเคค่ะ น่าสนุกจังเลยนะคะ เอาไว้คราวหน้ามาคุยกันใหม่นะคะ จะได้เล่าเรื่องแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้ฟังอีกอะค่ะ วัน ค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ
ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ